อืม ค่ะ
อีกอย่างหนึ่ง คือวิตามินซีอะร่างกายเราสามารถดูดซึมวันหนึ่งได้แค่ไม่เท่าไรเองครับ การที่เรากินไปเยอะ ๆ อะ มันก็ มัน มัน มันก็ถูกขับออกมาอยู่ดี <chuckles> ใช่
ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ เหมือนก็ประมาณว่า ถ้า เอ่อ จริง ๆ เราไม่ต้องไปทานอาหารเสริมหรอก เราก็ทานอาหารที่เราทานในทุก ๆ วัน มันก็มีวิตามินเกลือแร่อะไรที่พอ พอเพียงกับร่างกายเราอยู่แล้ว แล้วแบบ นี้ เอ่อ ในการออกกำลังกายของคุณอะค่ะ คุณจะเน้นอาหารประเภทไหนมากกว่ากันคะ?
ใช่ ใช่

อืม โอ้โฮ ดี จังเลยนะคะ วันนี้ก็รู้วิธี แนวคิด แนวทางในการออกกำลังกาย ซึ่งอย่างที่คุณบอกเลย ก็คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะ ต้องรู้ว่า เป้าหมายเราคืออะไร แล้วก็พยายามหาสูตรที่เหมาะกับตัวของตัวเองเนาะ แล้วก็วันนี้ ดีใจ มาก ๆ ได้วิธีการหลากหลายมาก ๆ โดยเฉพาะ อย่างที่คุณบอกเลย ก็คือวาง คือเหมือนว่ามองเป้าหมายระยะสั้นก่อน อย่าเพิ่งไปมองระยะ ย โอ้โฮ วันนี้ดีใจมาก ๆ ค่ะ ย เอาไว้มาคุยกันอีกนะคะ
อือฮึ ใช่ ใช่ ใช่ครับ ยินดีมาก ๆ เลยครับ เดี๋ยวไว้โอกาสหน้า ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ครับผม